Sí, sí, yo tengo los números, los contactos, todo, y nos comunicamos por WhatsApp. Y ya le digo, estudié en la secundaria con muchas, con todo, y yo mantengo la comunicación, eh, con personas de años. Sí.
Ajá. Okey. Okey. Pues mira, a mí me pasa algo parecido. Em, yo estudié en Perú la secundaria, pero yo vivo en Alemania, así que, pues, ya te imaginas, es un océano de distancia. Entonces, a pesar de eso, tengo varios amigos míos de la infancia que se han mudado a Alemania también. Pero creo que es una cosa es una cosa mía, creo, que yo no no mantengo las amistades tan duraderas. Tengo uno uno que un par de amigos que sí, que con los que sí hablo regularmente, igual no es como un guau de regular, pero pues diría que
Mm. Ah, qué bien. Sí, de Sí, sí, qué bien. Qué bueno. Sí. Y bueno. Y pero, por ejemplo, ¿es que has tenido alguna amistad que cambió mucho en lo con los años y eso, que te hayas distanciado o algo?
Sí, pues, ah, yo tenía unas mejores amigos, em, cosa de hace 2 años aquí, con los que, pues, compartíamos muchas cosas, pero por cosas de cambio de actitud, por la visión del mundo, porque cada uno, sobre todo a mi edad, eh, vamos madurando y vamos viendo las cosas así de otra forma. Entonces, ya decidí distanciarme de ellos porque no no siguen mi camino. Y pues yo <clears throat> yo cuido mucho eso.
No. No están con tus mismas ideas, no tienen tus mismas ideas ya.
Exa Sí. Pero, por ejemplo, sí sí tengo una persona que es como, digamos, la única persona, eh, la en la que la amistad sí ha durado
Oh, qué bien.
em, y es cosa de que hablamos todos los días. Bueno Sí.
Ah, mira, ¿no ves? Ah, mantienes un vínculo con alguna amistad de años.